فاهمك، فاهمك. معنى كده إن الsocial media يعتبر طلّعت أفكار جديدة برضه، يعني علشان الناس يشوفوا إن إن هُم ي ممكن يترفّهوا إزاي أو ممكن يروحوا لأماكن معيّنة، ممكن يزوروا أماكن جديدة. صح كده؟
آه، أكيد طبعًا. يعني سواء بقى من من ناحية ال ال المحتوى الرقمي اللي بت اللي هي بتقدمه أو من ناحية ترشيحات لأماكن أو خروجات أو حاجات جديدة، يعني طبعًا هي ب ب بتوفّر خيارات كتير جدًا، بس أعتقد إن ال ال الأكتر هو المحتوى الرقمي اللي هي بت بتقدر تقدمه، سواء مثلًا آمم، يعني زمان كانت آآ، حاجات الترفيه دي قليلة جدًا، عبارة عن خروجة مثلًا أو كان حاجات كلّها ممكن تعملها بشكل بشكل آمم، ملموس أمّا دلوقتي ممكن حاجات الترفيه بقت أكترها موجودة بشكل رقمي، زي مثلًا فيلم أو لعبة أو محتوى بقى reels أو TikTok يعني امم، أنا دلوقتي ب أعتقد الجيل الجديد ده بقى معتمد أكتر على ال الTikTok مثلًا والreels ك كوسيلة ترفيه.
إمم. أيوه، الحاجات-الحاجات قصيرة الحاجات القصيرة هُم اللي موافق عليها.
آه. بالض بالضبط آه، لإن
يعني الreels وغ غير زمان غير زمان. آآ، ي زمان كنّا بن عادي نتفرّج على الب آه، زمان كنّا بنتفرّج على الحاجة الطويلة عادي، إن تجيب حلقة أو مسلسل من الأول دلوقتي لأ، أنت لو أنت لو اتفرّجت على 2، 3 reels ورا بعض أو نُص الحلقة أنت كده عملت إنجاز على غير زما يعني زمان بقى ك
آ آه أكيد طبعًا غير زمان يعني ك لأ، <chuckles> أيوه.
لدرجة بيقولوا إن ساعات ال الreels دي ممكن تعمل حاجة اسمها التعفُّن الدماغي.
لإنها قصرت